Ah, pues, <chuckles> literalmente lo hacemos diario. Em, en en mi caso, yo <chuckles> vivo con mi esposa, entonces, pues, literalmente, solo viven solamente vivimos ella y yo, eh, y bueno, nuestras nuestras mascotas. <chuckles> Entonces, ah, mm, pues, el ritual es como muy muy básico, quizá, pero la verdad es que se vuelve algo que que extrañas, incluso, cuando no pasa. Ah, que es literalmente, eh, yo suelo cocinar, ¿no? Entonces, a la hora de de, mm, de empezar a preparar la cena o de calentar o cosas así para para poder empezar a comer, eh, lo que siempre hacemos es, mi esposa va ahí al lado de mí, porque ella no sabe cocinar en en absoluto, <chuckles> entonces, presta mucho su apoyo emocional. Sí, sí, brinda su compañía. Este, eh, mientras yo yo preparo todo, mm, de ahí es subirnos a a nuestra recámara porque ahí tenemos, pues, como la pantalla que nos gusta ver, ah, y literalmente es es llegar y y y encerrar a nuestro gatito en su en su casita, porque si no, no nos deja comer. Ah, mm, igual de, eh, preparar como la mesa y todo donde, pues, está enfrente de la tele. Y y la verdad es que es el el lo que más cabe resaltar es que siempre, siempre, siempre nos tardamos como, no sé, 10, 20 minutos en escoger algo que ver, ¿sabes? O sea, tenemos muchos canales que seguimos, ah, algunas cosas, pero sí, sí, sí, pero totalmente
<chuckles> Ajá. Okey. <chuckles> Ujú. Mm. Ujú. <laughs> Sí es algo que a ti te toca. Sí, sí, sí. Ujú. Ajá. <laughs> Ujú. Sí, sí pasa. No es esto nada de que te tardas más en en buscar qué ver, que lo que te tardas comiendo. <chuckles>
Sí, sí, sí, justo. Y y creo que hay cosas que a ella le gustan y a mí no, y viceversa. Entonces, luego es como que, ay, veo un video superinteresante ahí, pero pero, pues, ni modo. No, no, no lo voy a poner ajá. Entonces, pues sí, como que justo tenemos ese retón de calentar, encerrar al gatito, em, empezar a decidir qué ver, y y ya después, pues, empezar como a disfrutar, ¿no?, esta esta cena juntos, pero, pues, al final viendo algo entretenido.
Ujú. Y ya de no, eso no. <chuckles> Sí. Ah, pero está bien, ¿no? Porque, pues, ya ves que a muchas personas no les gusta ver cosas mientras comen, ¿no? Entonces prefieren que sea un poco más silencioso y ya no más platicar, ¿no? Digo, por ejemplo, ustedes, em, o sea, ¿eso solamente es al comer o, por ejemplo, siempre que desayunan, o, en la cena tal vez, eh, tienen la tele encendida?
Sí.